Nah aku mau nanya deh kalo kamu tuh biasa ada nggak sih rutinitas pagi nih yang selalu kamu lakukan supaya bikin mood kamu itu tetap bagus nih buat seharian?
Kalo ngomongin mood supaya bagus di pagi hari gitu ya aku sih, eee, ada banyak, eee, cara atau jawaban ya, eee, dari sebelum married sama sesudah married, mungkin ada sedikit perbedaan tapi ada kesamaan, aku jawab coba dari yang kesamaannya dulu deh, maupun dari sebelum atau sesudah married. Jadi aku tuh akan memperhatikan pertama jam tidur aku malamnya. Malamnya dulu aku perhatiin, apakah aku tidur larut malem habis nge-push rank bareng temen-temen gitu ya, atau memang, eee, insomnia susah tidur gitu, nah kalau udah susah tidur di malamnya biasanya paginya aku rungsing sih, walaupun misalkan bisa bangun gitu ya. Tapi kalaupun memang udah tidur kemalaman biasanya aku malah justru bangunnya agak kesiangan. Nah terus yang berikutnya itu aku, kualitas tidur dari malamnya itu sendiri, apakah keganggu karena terlalu dingin AC-nya, apakah keganggu karena banyak nyamuk gitu, jadi aku ngelihat dari waktu aku tidur di malamnya, nanti baru lanjut kalau paginya, eee, malamnya udah bener bangun paginya biasa sih udah seger, nah kalau udah seger biasanya aku mood-nya udah bagus sendiri gitu loh, cuman kadang
Mhm. Oke gimana tuh? Oke. Mmm, mhm mhm. Mhm. Oke. Mmm mhm. Oh oke, jadi udah nggak perlu runitas apa-apa udah bagus ya kalau kualitas tidurnya baik.
Iya, eee, tapi ada juga kalau pas lagi bekerja gitu ya, di dunia kerja kan pas lagi bangun tidur, orang mah cuci muka dulu gitu ya, sikat gigi, atau apa, kadang aku baca HP dulu, ada instruksi apa nih dari atasan untuk hari ini atau semalam yang kelewat. Nah biasanya kalo justru instruksi yang penting masuknya ke malam aku udah ketiduran, aku deg-degan lagi mood aku jadi, walaupun udah seger bangun, tapi jadi agak jatuh lagi gitu ya. Iya jadi deg-degan, tapi nah mau nggak mau gimana cara ngatasinya, ya bangun paginya itu harus segar, terus yang ke-2 berangkat pagi, langsung berangkat pagi ke tempat kerja, ini kalau belum married ya dan di dunia kerja. Langsung berangkat.
Iya. Mmm oke. Mmm. Jadi, jadi deg-degan ya gara-gara ada tuntutan pagi-pagi. Oh oke. Oke, tadi kamu bilang, eee, mungkin aku potong sebentar, tadi kan kamu bilang bangun pagi nih, nah itu patokan bangun pagi itu jam berapa sih yang ideal itu?
Hmm. Sebelum azan subuh, eee, jadi aku nyesuaiin juga alarmnya. Kadang setengah, eee, normalnya sih sekarang 03.30 cuma belakangan ini kan jam 04.15 mungkin udah azan gitu jadi aku setel alarm jam 04.00. Tapi karena aku kadang nggak bisa langsung sekali bangun dari 1 alarm, aku kadang nyetel 2 alarmlah, 15 menit tidaknya.
Oh oke. Oh oke. Mhm. Mmm ada? Jaga-jaga ya.
Iya jaga-jaga, nah terus berikutnya setelah bangun pagi gitu, eee, mungkin mood nge-down gara-gara pekerjaan tadi, aku cara balikin mood-nya supaya nggak nge-down adalah aku ya harus langsung berangkat pagi ke kerjaan aku, ke kantor jam 05.00 aku udah harus jalan, kenapa karena di jalan itu udaranya seger, Kak.
Mmm hmm. Oh bener sih, pagi ya soalnya.
Iya aku kan aku kan motoran ya, bukan mobilan, maksudnya jadi kalau aku jalan ke tempat kerjaan aku, itu pagi-pagi tuh udah seger banget, terus kalau udah nyampe gitu ya di kantor dengan waktu yang nggak mepet sama jam kantor, itu mau ngapain aja juga enak gitu loh, jadi langsung persiapan persiapan kerja instruksi yang tadi atasan minta semalam. Kayak gitu sih kalo aku awalnya.
Mmm bener. Oke, nah itu perjalanan dari rumah ke kantor naik motor, itu berapa lama Kak?
Aku itu kalau lancar itu karena aku dari Depok- Ancol, Kak, itu bisa 40 menit kalau lancar.
Oh, lama juga tapi, ya, untuk lancarnya sendiri.
Kebayang, kan, kalau kalau macet, kan, dan lagi kalau daerah Depok sendiri telat dikit, tuh, di daerah situ ampe ke ampe ke mana-mana macet, bisa sampai, <sucks teeth> eee, 1 jam 40 menit perjalanan, nyampenya ke kan iya, capek di jalan, nyampe di kantornya mepet, gitu, ya, jadi buru-buru harus cuci muka lagi dulu, pokoknya jadi, eee, hal-hal seperti itu yang akan aku lakukan untuk ngembalikin mood aku di pagi harinya.
Iya. Wah, capek di jalan, tuh, ya, istilahnya tua, <chuckles> tua di jalan. <chuckles> Mhm. Mmm, oke. Nah, tapi, kan, tadi, kan, kamu bilang, ya, kalau misalnya, meski pun mood-nya udah baik, gitu, tapi, kan, tetap ada faktor-faktor yang mungkin nggak terduga, ya, entah dari bos, nah, tapi terus kalau jalan macet, nih, kan, jalan macet, kan, pasti ngaruh juga, tuh, ke mood kamu nggak, sih? Nah, itu gimana, tuh?
Betul. Heeh, iya ngaruh, ngaruh, tapi biasanya, sih, kalau memang aku karena aku berangkat pagi nggak kena macet, biasanya pulang, sih, yang bikin ngaruh, tuh. Iya, kalau kena macet di pagi hari mungkin masih agak sejuk, ya, karena matahari belum langsung kena panas, tapi kalau udah sore, aduh, udah ada panas atau bahkan sekarang seringnya lebih hujan, kan, hujan deras, terus kena macet, aduh, ambyar, deh, gitu. Heeh, jadi iya, kalau kalau faktor, mmm, kalau faktor macet pasti kena, sih, di aku, pasti kena, bikin bad mood, tapi gimana, ya, caranya kalau misalkan pagi, kalau pun kena macet di kantor supaya nggak bad mood, ya, tadi, paling nyampe buru-buru cuci muka, eee, beli cemilan, jajanan, lah, kopi murah-murah aja, minum, udah, siap kerja, gitu.
Oh, pulangnya malah, ya, yang lebih sering, ya, kalau itu. Benar. Mmm, <chuckles> iya, sih, itu udah jadi apa, ya, nggak enak banget, lah, pasti, ya. Mhm. Oh, oke. Nah, tadi, kan, kamu terakhir juga bilang soal kopi, nih, nah, kalau pagi, tuh, apakah kamu tipe orang yang selalu harus ngopi, atau sebenarnya nggak ngaruh, gitu, ke mood?
Eee, ngaruhnya itu ke kopi yang manis, sih, ngaruh, sih, ngaruh banget ngaruh banget. Tapi biasanya memang aku ngopi kalau memang kayak tadi kondisinya, kalau memang udah agak udah bad mood, gitu, ya, aku belinya kopi, cuman kalau misalkan enggak kenapa-napa, nih, di jalan, nih, enjoy-enjoy aja, enggak kena macet, bangun pagi segar, aku biasanya langsung cari makanan pokok, <chuckles> langsung isi makanan pokok biar langsung kenyang, bisa langsung aktivitas berat.
Oh, kopi manis, mhm. Mhm. Oh, oke biar Benar. Oke. Nah, terus tadi kamu juga sempat bilang, nih, kan, rutinitas kamu ada perbedaan, ya, antara sebelum married dan setelah married. Nah, itu y kalau yang setelah married ada perbedaannya gimana, tuh?
Iya. Perbedaannya itu walaupun sama-sama kerja, gitu, ya, me mmm, eee, tapi bangun pagi itu biasanya udah di ini, apa namanya, udah disiapin.
Iya. Mmm, makanannya.
Heeh, u iya ma sarapan kecil-kecilan udah disiapin. Terus, eee, apa namanya, kadang kopi juga udah disiapin, eee, baju kerja udah disiapin, jadi kayak pelayanan langsung dari pasangan itu, eee, bikin apa namanya, bikin mood naik, gitu. Jadi bukan bukan dari akunya aja, nih, yang harus naikin mood, tapi datang dari orang lain, itu kayaknya enak, gitu. Jadi Itu kalau udah, apa namanya, punya pasangan yang saling sayang enaknya di situ.
Udah rapi, ya. Waduh. Mhm. Nah, mantap, berarti udah apa, ya, lebih cenderung lebih positif, ya, berarti kalau udah kayak gitu mood setiap paginya. <chuckles>
Iya, heeh, setiap paginya udah cenderung lebih positif walau kadang aku yang ngajak dia ikut, eee, ruwet, gitu, ya, "Ini, nih, baca, nih, bos aku bos aku marah-marah, nih, kenapa semalam aku nggak ngejawab." Aku bilang gitu. Ya, orang udah tidur jam 10.00, eee, jadi tempat curhat, "Ah, udah biarin aja, ntar juga ketemu, eee, ini lagi, disapa aja." Kalau kata istriku. Iya, benar, sih, ntar kalau ada ketemu "Ya, Pak." Terus kamu sekarang ditanya, "Ke mana kamu semalam?" "Atuh, ya, udah tidur, Pak" aku bila aku bilangnya gitu aja. Yang penting, eee, mood aku itu memang harus selalu terjaga waktu pagi hari, gitu, jadi sampai ke siangnya, ya, udah beda lagi, lah, intinya kalau ada ke siangan.
Oh, gimana, tuh? Oh. Malah dia jadi tempat curhat. <chuckles> Mmm. <chuckles> Mhm, oke. Oke. Nah, tadi kalau kamu bilang, kan, sempat juga, ya, eee, kejadian di mana bangunnya kesiangan dan berarti, kan, kalau kesiangan ini harus buru-buru, ya, nah, itu gimana, tuh, efeknya ke rutinitas kamu di pagi hari ini?
Mmm. Oh, berantakan jadinya, kalau sampai kesiangan itu jadinya, berantakan. Berantakannya udah pasti harusnya berangkat jam 5.00, aku mungkin berangkat jam 05.30, dan kalau udah berangkat jam 5.30 itu udah kena macetnya udah, aduh, udah nggak banget, ya, nggak bisa, udah nggak bisa berkata-kata, gitu, ya, mau klakson, ya, nggak bisa jalan, gitu, nyampe ke kantor udah kayak begitu, kayak aku cerita tadi, sampai ke siangnya juga, eee, ya, udah udah gimana, ya, bawaannya. Sampai pernah aku juga benar-benar <sucks teeth> apa, ya, benar-benar bukan kesiangan lagi, malah, udah telat.
Mmm. Udah parah, ya? <chuckles> Benar benar. Mmm. Apa, tuh? Telat.
Bayangin aku pernah, eee, bangun justru jam 07.30.
Wah, udah, ke keenakan tidurnya, tuh, ya, kelamaan, ya.
Is istri aku nggak kebangun, alarm bunyi tapi kita nggak ada yang bangun, gitu, ya. Udah, nih, ak
Heeh. Oke. Itu itu kejadiannya sebelum married atau setelah married itu? Udah? Oh, tapi pasangan juga nggak bangun, ya, itu?
Udah, sesudah married. Iya, kalau sebelum married, eee, hampir nggak pernah iya, nggak bangun, dan setelah aku ingat-ingat, eee, malamnya terus kita ngobrol aku diomelin ama bos itu, ya, iya, lah, udah 7.30, pasti telat, gitu, kan. Te terus ternyata, ya, itu, faktor yang aku tadi sebut, eee, kualitas tidurnya kita terganggu karena, mmm, anak-anak lagi rewel, anak-anak ternyata juga lagi sakit, lagi hangat badannya, jadi bentar bentar-bentar bangun, aku ama istri kebangun kebangun terus tidur, udah agak pules, anak-anak sekitar jam 3.00, gitu, bablas aku sampai 7.30, bangun-bangun, aduh, udah takut, beneran takut takut banget. Tapi karena aku tau tipe atasan aku bakal lebih marah kalau dia tau aku telat tapi dari orang lain, misalkan dari absensinya, gitu, ya, daripada aku yang ngomong langsung, aku ngomong langsung, "Pak, maaf saya telat, saya baru bangun." Duar. <laughs>
Oh, oke. <chuckles> <chuckles> Oh, iya. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Oh, iya. <chuckles> Udah murka, lah, ya, dari pagi, deh, si Bos. <chuckles> Oke.
Heeh, heeh. "Kok bisa? Blah blah blah, blah blah blah. Udah kamu ke kantor dulu sekarang." Gitu.
Oh, maksudku oh, baru di ini, ya, ditelepon berarti, ya, maksudnya?
Nggak dibalas chatting, "Sekarang kamu ke kantor dulu segera!" Baru di kantor ditanya-tanya.
Oh, di-chat. Oh, oke, berarti dimarahinnya berjeda, ya, dia marah di awal dulu baru pas sampai kantor kena full-nya. <chuckles> Oh, oke oke. Nah, itu, kan, berarti rutinitas kamu ketika kamu lagi bekerja, ya, dalam arti, eee, ketika kamu pergi kantor. Kalau misalnya pas weekend, itu ada perbedaan nggak, sih, secara rutinitas? Apakah mungkin bangunnya lebih siang atau tetap pagi juga, atau apa, nih, yang beda?
Iya, jeda, dijeda dulu. Yang penting datang dulu. Iya, baru dilanjut heeh, kena full-nya. Iya, kalau lagi bekerja. Kalau aku sih, eee, lebih sering tetep bangun pagi ya daripada kesiangan kalau lagi libur, karena memang aku udah niatin nih kalau misalkan Sabtu Minggu libur, aku kan tinggal di Depok, aku tuh mau ngajak anak-anak sama istri itu jalan-jalan, tapi ke tempat yang adem. Aku biasanya ngajaknya ke UI. UI itu kan masih banyak tuh pohon-pohon tinggi, rindang, pagi-pagi itu se sejuknya udah beneran kayak naik gunung deh.
Mhm. Oh, oke. Iya. Mhm. Berarti jalan-jalan di sana ya maksudnya?
Mmm. Eee, sana bawa-bawa jajanan kecil aja, anak-anak kan, kalau anak-anak kan yang penting ada ada cemilan juga ya, bukan makanan berat dulu, terus biarin aja mereka lari-larian di situ ya, aku udah, apa ya, senang banget ngelihat begitu doang. Karena ngirep ngirup udara segarnya tadi tuh yang di jalan, ama sama di daerah UI-nya sendiri itu, wah enak banget pokoknya.
Ya. Oh, oke. <chuckles> Bener. Wow, oke. Wah berarti mhm?
Dan itu eee, dia itu pasti memang akan aku usahakan lakuin sih tergantung istri aku juga, eee, janjian nih hari Jumatnya, "Besok mau jadi UI enggak? Ayo deh," gitu. Ya udah kita tidur lebih cepat. Iya.
Mmm, udah udah janjian ya berarti setiap Minggu jadi rutinitas keluarga ya ibaratnya kalau kayak gitu. Nah
Heeh, untuk paginya seperti itu.
Oke, nah terus kalau ngomong soal rutinitas pagi nih, dar kan tadi kan kamu sebenarnya udah punya rencana ya, entah itu yang pas kerja atau yang pas weekend. Kalau misalnya cuaca itu kan di Indonesia suka enggak menentu ya, apalagi kalau pas musim penghujan nih. Nah itu tok misalnya tiba-tiba, eee, kamu udah rencanain tapi tiba-tiba hujan, nah itu gimana tuh? Apakah ngaruh ke mood kamu juga nggak sih?
Iya betul. Eee, ngaruh ke mood sih kalau pas lagi libur nggak sih ya, alhamdulillahnya nggak. Cuman, eee, "Harus ngapain ya?" Gitu kalau lo udah udah, udah bangun pagi, eee, weekend tapi hujan, harus ngapain ya? No no mau keluar nggak jadi. Nah paling aku gak ngejanjiin apa-apa ke anak-anak. Kalau ke anak-anak aku janjiin, besok kita jalan yuk ke kalau aku bela bukan bilangnya ke UI, ke hutanlah gitu, kita main lagi. Nah kalau aku ngomongin gitu ke anak-anak, terus cancel nih gara-gara hujan, waduh, nangis kayak apa tahu, jadi yang good bad mood mereka, bukan aku. <chuckles> Iya.
Mhm, mhm. <chuckles> Jadi bingung ya malah. Ah. Mmm, mhm. Mmm. <chuckles> Oh bener juga ya, berarti gak cuma kamu doang, tapi sebenarnya ya masalah keluarga juga ya yang soal mood-nya me itu. Oke, nah terus, eee, kalau unt mhm?
Heeh. Jadi, jangan jangan ngomong apa-apa kalau ke anak-anaklah lebih.
Mmm, mhm mhm. Jadi intinya mungkin akan dikasih taunya ya ketika hari itu juga ya, mungkin kalau kondisinya memungkinkan, baru pergi, cuma kalau nggak ya udah, gitu.
Iya. Udah oke, "Bangun bangun," gitu, "ayo mau mau jalan-jalan gak?" gitu. Baru langsung bangun seger dia.
Ah, <chuckles> oke oke oke. Nah terus, eee, mungkin nih Mas, eee, a ada tips gak sih kayak untuk orang-orang yang mungkin suka apa ya, mungkin bangunnya itu nggak seger, mungkin gampang capek, atau mungkin, eee, butuh tips untuk ini sih, kayak biar rutinitas pagi itu bisa berjalan dan, eee, gimana cara ngejaga mood-nya itu di pagi hari?
<chuckles> Aku pernah browsing ya, jadi memang pertama kelola stres dulu sebelum tidur malamnya, jangan me jangan mikirin apa-apa udah udah pokoknya mau tidur, ya tidur. Terus berikutnya yang aku baca juga itu, eee, banyakin minum air putih karena kalau lagi tidur kita kurang minum, tubuh itu malah jadi kecapekan.
Mhm. Oke. Mmm, mhm.
Dan itu aku ngerasa pas lagi bangun terus aku, eee, gak minum dari semalam, dari sebelum tidur atau malamnya gitu ya, bangun kok malah capek banget gitu loh. Terus kalau buang air, ban buang air kecil juga warnanya kuning itu kan tanda dehidrasi gitu ya. Jadi minum air putihnya itu harus cukup. Terus yang yang berikutnya lagi, ya udah jangan terlalu malam tidurnya, jadi bakunya paginya bisa bangun dengan sendirinya tanpa alarm. Aku sih tipnya di situ sih yang paling berpengaruh ke aku ya. Kalo aku sharing.
Ya? Oh bener. Mmm, mhm. Oke. Iya. Jam tidur ya berarti ya?
Jam tidur, terus sama minum air putih, sama ada gangguan enggak, kak misalkan ada banyak nyamuk atau justru terlalu dingin, kayak gitu.
Sama minum. Mmm, mhm. Bener bener bener, berarti, eee, intinya bukan pas paginya dulu, tapi malah justru dari malam ya, menjaga kualitas tidurnya itu.
Mundur ya? Mundur sedikit menjaga kualitasnya iya betul. Kalau
Oke. Nah tapi aku dadi belum sempat nanya nih, kalo Mas itu ideal jam tidur sebenarnya jam berapa sih?
Gitu. Aku sekarang ini ideal dan tidur itu biasanya jam 10.00 udah harus benar-benar diem aja, walaupun misalkan belum terlalu ngantuk diem aja, meremin aja.
Oh maksudnya jam 10.00 ini udah di kasur gitu ya, udah rebahan?
Udah harus. Iya, udah di kaset. Eee, d mulainya sih ngajak anak-anak, eee, ama istri ke kamar juga itu ya jam 9.00. Kalau kalau nggak dipaksa gitu anak-anak bisa sampai jam setengah d dua belas Mas belum tidur, main aja berduaan. "Aduh," ya, gitu.
Oh oke. <snorts> Bener ya. Iya. Malam, belum lagi main HP, atau main nah itu tuh kalau main HP gitu oh gak ngasih ya?
Eee, aku nggak ngasih HP sih, aku nggak ngasih HP iya. Karena aku tahu dampaknya pernah aku kasih terus tuh dampaknya jelek banget ternyata, jadi aku nggak lebih ngasih ke TV.
Ah, bener. Oh, TV. Nonton berarti dia?
Iya nonton aja, udah nonton, ber berduaan, ewa anak aku kan 2, maksudnya berduaan gitu. Jadi enggak aku kasih HP sama sekali.
Ya, mhm, oke. Nah terus, kalo untuk Mas sendiri sebenernya ngaruh gak sih ketika mainnya, kebanyakan main HP itu kan tadi kan Mas bilang push rank ya? Itu sebenernya ngaruh gak sih ke kualitas tidur?
Nah! Betul. <chuckles> Ngaruh! Ngaruh banget. Kalau lagi kalah nih, kan maunya lanjut. <chuckles> Harus menang dulu, iya. Uh, udah sampai jam 1.00 nih masih kalah kayak mau lagi, tapi eee, nih bakal berantakan nih, nggak beres nih, tidur sekarang pun nggak beres, tapi nggak tidur lebih nggak beres kan? Ya udah mau gak mau ya matiin, mat eee, gamenya terus tidur ya, tapi ujung-ujungnya jadi kualitas tidurnya jadi kurang.
Mmm, <chuckles> nagih ya? <chuckles> <chuckles> Bener. Mmm, mhm mhm. Mhm, iya berarti emang ada yang dikorbanin ya?
Ngaruh banget itu kalau nge-push rank. Iya, jadi kalau mau nge-push rank ya udahlah jam 8.00 aja gitu. <chuckles>
Mmm, oke. Tapi kalau sebelum tidur tuh biasa Mas ada kebiasaan gak sih misalnya HP-nya dimatiin dulu, atau mungkin taruhnya agak jauh nih biar gak gampang kedistraksi, ada gak tuh?
Ya. Mhm. Masuk ke kamar jam 9.00, terus matiin lampu, terus ngobrol-ngobrol santai aja ma anak-anak, "Tadi ngap main apa aja? Nonton apa aja? Main ama siapa aja di luar?" Kayak gitu aja. Istri juga, "Gimana sama anak-anak? Siapa yang sekarang hari ini paling ruwet? Siapa," gitu, "kenapa nakalnya? Kenapa bandelnya?" ditanyain. "Kenapa kamu berantem? Kenapa kamu mukul?" gitu.
Mhm. Mmm mhm. Hmm. Oh oke berarti emang sesi ngobrol dengan keluarga ya di malam hari. <chuckles> Oke, wah tapi itu, eee, menarik banget sih ya pengalaman Mas ini, eee, jadi banyak dapat pengetahuan baru nih soal tidur itu harus lebih penting ya, dan gimana caranya juga ngejaga rutinitas pagi supaya tetap bisa fit nih pas paginya itu. Makasih banyak ya, Mas, ya.
Iya! Ada. Mhm. Ada. Betul betul. Fit. Eee, heeh, pas paginya. Ya, makasih ya juga ya atas waktunya.
Iya sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Mas
Oke.